لأ، قبل ما أقراها، يعني أنا خدت أصلًا خطوة إن أنا أتعلّم السباحة، آآ كان كنّا معانا group مع بعض في الكلّية، وهم أصلًا كانوا س آآ سبّاحين يعني. ف
فأنتِ ح إمم، فأنتِ حبّيتِ إن أنتِ تعومي، وتجرّبي معاهم.
آه، ف آه، ه فأنا قول عرفت يعني، وإحنا بنتكلّم سوا، عرفوا إن أنا أصلًا مش باعرف أعوم، يعني ما عنديش أصلًا أي خطوات للسباحة خدتها خالص في حياتي. فأصرّوا إن هم يدربوني.
آه، فهم اد يعني أنتِ حبيتِ إن أنتِ تتدرّبي معاهم، و وتنزِلي، و آه. و و وطيب قولي لي، في ال في الشتا في أكلات معيّنة بتحبّي تأكليها؟
هم شجعوني. إمم. آه، حلوة أوي، حلوة أوي، آآ فكرتني بكيس البرتقال، والسَفَندي <chuckles> يعني
إشمعنا بقى؟
آه، كانت ماما الله يرحمها، ويغفر لها، كانت تقعُد آآ حوالينا، وتجيب صينيّة البرتقان، والسَفَندي، الصينيّة مليانة كده وقاعدة عمّالة تقشّر، وتوزّع علينا كلّنا برتقان، وسَفَندي. أنا باعشق البرتقان، والسَفَندي بتاع الشتا.
ذكريات حلوة أوي، وحُبك لليوستَفَن
جدًا، ودفى، و وكانت يا حبيبتي ما تدوقش غير لمّا تكون وزّعت علينا كلّنا، وكلّنا أكلنا وخدنا، وبعد كده هي تاخُد في الآخِر، وساعات كمان عَقبال ما هي تيجي يا حبيبتي الدور عليها، نكون إحنا خلّصنا، فتقول: "عايزين تاني؟" فنقول: "آه." فتروح لفّة تاني، وموزّعة على كلّ واحد مقشّر له البرتقانة بتاعته، و وهكذا. فمن أجمّل الحاجات في الشتا.
طيب أنتِ بقى د